À, thực ra thì mình cũng có tìm hiểu rất nhiều về cái việc, ừm, năng lượng tái tạo, những cái, công nghệ mới đó. Thì chúng ta có những, cái, hướng như vậy nè, có có những, cái, loại pin, pin mà nó có thể sạc lại rất lâu không chai, ấy, dạng như vậy. Rứa, a, nghĩa là không phải tới mức không chai nhưng mà c có những cái loại pin mà chúng ta có thể l xài nhiều năm nó mới chai đấy, ơ, xài hàng ngày luôn mà nhiều năm mới chai, nhưng mà nó đang rất là mắc, cực kỳ mắc đi. Đấy nó nên là đồng ý, ừ, chẳng hạn như pin mặt trời đấy, ừ, nó cũng một loại năng lượng mà, kiểu, rất là, l ừm, hiệu quả trong cái việc mà sạc lại, bạn đồng ý hông? Kiểu, cứ phơi nắng là được mà. Ừm.
Ờ. Thì, ờ Ờ! Ồ! Rồi, chuẩn. À, giống giống giống, ừm, giống như kiểu, cái, pin năng lượng mặt trời, đúng hông cậu? Kiểu kiểu, cái đấy đúng hông? Ờ, đúng rồi, kiểu, hiểu. Ồ, đấy, công nhận, công nhận. Ừm, công nhận, tớ thấy nghe, không chỉ cái, kiểu là, cái, năng lượng trời đâu, còn như, kiểu, năng lượng gió này chẳng hạn, đúng không? Hoặc năng lượng, kiểu như, sóng sóng biển ấy, tớ thấy là, kiểu, cái nhiều, cái, a, môi chương trình nghiên cứu của mấy cái loại, kiểu, năng lượng đấy, nó rất chi là, kiểu, bảo vệ môi trường ấy nha cậu nhỉ? Nó không, ừm, thải ra, kiểu, mấy cái chất độc hại như, kiểu, CO2, sang CO hay, kiểu, như thế. Tất cả chỉ dùng cái nguồn năng lượng có sẵn từ thiên nhiên cậu nhỉ?
Ừ. À. Đúng, đúng, đúng. Đồng ý. Đồng ý. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng nha. Tự nhiên có hết, ừ, đồng ý. Và tất cả nó nằm, ờ, những cái năng lượng như là nước sóng biển nè, hay là năng lượng gió á, là thực ra nó xoay quanh là cái trọng lực thôi, đúng hông? Từ cái trọng lực mà ra cả, đấy, sự cái sự quay của cái trục Trái Đất á, rồi xong nó tạo ra gió, tạo ra những cái, ơ, việc mà biển là do sức hút á của Mặt Trăng này nọ nên là thủy triều lên thủy triều xuống đó, tất cả đều là tự nhiên có hết cả, không hề có một cái gì bàn tay con người đụng vào luôn. Đó, mình phải chỉ cần sử dụng nó thôi. Ừ.
Ừm. Ừm. Ừm, công nhận, công nhận. Phải. Ừm. Sức hút khiến cho cái trọng lực, đúng, chuẩn chuẩn. Ừm hưm. Đúng nha, đúng nha, với cả tớ thấy cái, kiểu, cái, ờm, việc đấy thì có thể khai thác được dài lâu hơn, cậu nhỉ? Giả sử, kiểu, khoảng một trăm năm đi, nghìn nghìn năm nữa đấy.
Đồng ý. Thật ra nó đã có từ từ mà chẳng hạn như là nãy như mình nói về cái việc mà xăng dầu là hàng triệu năm nó mới hình thành được, đúng hông? Còn gió với lại trọng lực, hay là nước biển này nọ thì rõ ràng là có bao nhiêu tỷ năm đi nữa thì nó vẫn có, bạn đồng ý hông? <laughs> Ấy.
Ừm. Công nhận, công nhận. Đúng rồi, đúng rồi, nếu mà, kiểu, đến khi tận đến khi nào mà, kiểu, cái Trái Đất bị hủy diệt luôn ấy, đúng không nhỉ? Chứ không á không bao giờ hết được, đúng hông? Chứ mấy cái kia á, chứ tớ nghĩ là, kiểu, mấy quả, cái, kiểu, cái, tình trạng khai thác hiện giờ ấy, năng suất hiện giờ của các đất nước chắc tầm khoảng một trăm năm nữa, ơ, khoảng 500 năm nữa, 1.000 năm nữa đi, thì chắc chắn sẽ hết sạch, đúng không?
Đúng rồi. Đúng, đồng ý. Ừ, ừ. Ừ. Ừ. Đồng ý, đồng ý, tới lúc đó thì xã hội sẽ bước vào một cái kỷ nguyên mới, đúng là sử dụng những cái năng lượng khác rồi, ừ, và bây giờ thật ra chúng ta cũng đã bắt đầu manh nha đến cái việc đó rồi, bạn đồng ý hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm hưm, đúng gà, công nhận. Tớ thấy là, kiểu, cái việc sử dụng đấy, hiện giờ cũng hình như cũng đang, à, nghiên cứu về cái năng lượng hạt nhân ấy. Cậu không biết là cậu cũng biết về cái nghiên cứu này không?
Ừm. Ừ.